Oo.
'Yun ang maganda, yun ta mag pagti-tipid talaga kumbaga parang
Oo.
hindi na paiba-iba yung ulam 'no, kumbaga 'pag uubusin niyo muna bago magluto ng bago.
Mm. Oo, pero alam mo yung minsan yung mamimili ka, as much as possible, 'wag mo nang kalimutan na ah, 'wag ka nang makalimot na iba kunwari ingredients tapos maya-maya lalabas ka na naman, magma-maneho na naman 'di ba? Gastos sa gasolina din yun, 'di ba? Oo, oo.
nag aksaya ng gasolina yun eh, totoo. Oo. Na-banggit mo yung pag-grocery ito pa maganda pa 'to. Minsan mag compromise ka rin sa brand, kasi minsan alam mo yung mga branded.
Oo. Oo.